Oh. Iya iya. Buffet gitu ya. Mhm mhm.
Heeh, pakai yang iya, buffet gitu, terus habis itu aku kaget terus kayak, "Loh ini gimana cara pesannya?" Aku bilang gitu kan, terus papaku bilang, "Loh ini namanya all you can eat kamu bisa makan semuanya," terus kayak waktu sebagai anak kecil kayak, "Hah serius?" Gitu kan kan gak pernah ke restoran gitu kan. Terus kayak terus dikasih kayak restoran seenak ini makan sepuas "Hah, serius?" Itu seneng banget Kak perasaan pertama kali makan itu dan itu kan kayak junk food junk food yang mana kalau anak kecil selalu nggak dibolehin gitu sama mama aku. Heeh. Heeh, iya, jadi itu
<chuckles> Oh. Iya. <chuckles> Heeh heeh heeh. Heeh heeh. <chuckles> Wah, iya iya. Hmm. Iya, selalu jarang ya. Heeh heeh, wah seneng banget dong Kak, apakah akhirnya makan banyak? <chuckles>
Iya enggak sih kan dikit kan anak kecil gitu, tapi momennya keinget gitu sampai sekarang.
Oh nggak. Oh iya ya. Heeh heeh heeh. Oh wah, tapi pernah gak pas udah gede dateng lagi ke tempat itu terus makan lagi?
Heeh heeh. Heeh heeh. Nah, itu pengen banget cuman apa, udah tutup sedihnya tuh gitu padahal pengen nostalgia.
Oh, ya. Waduh, iya.
Sama kayak Kakak tadi udah tutup juga.
Oh, iya ya, bener juga. Wah namanya juga kenangan manis ya baik kita buka puasa atau mungkin makan di luar buka puasa bersama keluarga ya Kak. <chuckles>
<chuckles> Iya. Heeh heeh. Heeh heeh. Betul, sebenernya berharga ya, Kak ya.
Betul.
Heeh heeh.